Eh, oo marami rin fast food dito. At parang ngang, ah, namamatay yung mga karenderya unti-unti, lalo na kapag natabihan sila ng mga fast food chains o may nagbukas sa malapit. Eh, may minsan mas mura din kasi yung mga pagkain sa fast food kaysa sa karenderya pa minsan. Siyempre yung karenderya, tao yung nagluluto eh, araw-araw. Tapos nagmamahal yung mga gulay, yung mga karne. Eh, yung fast food eh, meron silang naa-outsource nila yun kumbaga meron silang napagkukuhanan na mas mura, tapos dine-deliver lang dun tapos pano na yung mga taong magluto. Kaya tingin ko, nakakalungkot siya, kaya ayun, mm.
Hmm. Hmm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Hmm. Mm. Totoo.